بالضبط، بالضبط، وجهة نظر طبعًا بتحترم جدًا، طب في الحالة دي مثلًا لمّا ال ال النزاع ده مثلًا، سواء بقى أكيد في حاجات تانية كتيرة أوي بيحصل فيها، بس في البداية كده مثلًا، هل بتحاولي إنِّك تحلّي الكلام ده من نفْسِك، أو أنتِ بتحاولي ت تبادري إن أنتِ تحلّي النزاع ده، والّا بتسيبي الأمور تمشي زي ما هي كده، يعني هل أنتِ بتبادري في أي حل من النزاع؟
والله بابادر باحاول إن أنا اتكلّم، بس برضه ما عندناش ثقافة إن حد يتكلّم أو حد يرد، بتبقى شايفاني مش محترمة، <laughs> يعني أنت قُلت لي وجهة نظر محترمة جدًا، هي بتبقى شايفاها مش محترمة جدًا أنتِ إزاي تردّي عليَّ كده، <chuckles> اللي هو أنتِ بت أنتِ عاملة نفْسِك بَني آدمة وبتتكلّمي معايا، وبتتناقشي معايا وتاخدي وتدّي معايا في الكلام كده عادي، أنتِ مجنونة؟ أنتِ حاجة ضايقتِك؟ ما تسكتي ما تضايقي وتقعُدي ساكتة، إنّما تردّي على حاجة معيّنة معصّباكِ وتتناقشي فيها ليه، أنتِ فاكرة نفْسِك مين؟ فما عندناش إحنا الحرية دي في البيت، يعني الأم والأب بس هُم اللي يتخانقوا، إحنا ما ينفعش نتخانق يعني.
آه ما ينفعش <laughs> آه. ياه! آه. لأ ده دي ده دي على فكرة م يعني بيدُل على التطوّر الق القوي جدًا على فكرة، أنتِ عارفة ليه؟ التطوّر القوي، ما هو معنى كده إن هي نفْسها في Robot يبقى موجود في البيت الRobot يشتغل اعمل البتاع، ما هو مش هيرد أصلًا. <laughs>
إمم. <laughs> أيوه، تطوّر إيه؟ أنا سمعتك بتقول تطوّر، باقول تطوّر إيه؟ <laughs> إحنا أصلًا مش عارفين نتكلّم أصلًا في البيت إحنا كلّ واحد لمّا يفصل آه.
<laughs> آه ما هو ده التعامل مع الRobot، آه ده التعامل مع الRobot بالضبط، اعمل سوّي وبتاع بس ما ينفعش تناقش، حاضر سيدي سوف أعمل، آه.
بالض هي عايزانا نقول حاضر بس، أي حاجة تقول عليها حاضر، بابايا نفْس الموضوع، أي حاجة تقول عليها حاضر، ما تتناقشيش أصلًا، أنتِ ما ما عندكيش عقل، ما تفكّريش وما تتكلّميش، أنا قُلت لِك على حاجة اعمليها وقولي حاضر وخلاص، إنّما أنتِ هتردّي أنتِ اتجنتِ؟! أنتِ مش متربية، أنتِ فاكرة نفْسِك فين؟ فهُم بيتعاملوا بقى بالأسلوب ده.
إمم. طب هل أنتِ مثلًا، شوفي أنتِ دلوقتي بتقولي مثلًا على مامتِك كذا، وإن هي ما ينفعش تردّي عليها وما ينفعش تعملي أي حاجة، م من وجهة نظرها، إن أنتِ لأ مش بتساعدي إن أنتِ مش مش بتسمعي الكلام إن أنتِ بتساعديها في الحاجات دي كلّها، ده من وجهة نظرها طبعًا، طب أنتِ م لمّا تحطّي نفْسِك مكانها مثلًا ويبقى ليكِ مثلًا بنوتة أو كده وبتاع، هل لو أنتِ فعلًا بتقولي لها مثلًا ساعديني أو بتاع وهي قالت لِك هي قالت بقى العكس خالص قالت لِك لأ بتاع، هيكون تفاعلِك أو تفاعلِك مع بنوتِك إزاي، هتعملي معاها إيه؟